Du, ich brauche mal dringend deinen Rat, ähm, du musst dir vorstellen, ähm, ich habe mein Leben lang echt schon Leidenschaft, die ich verfolge, die aber immer durch diverse Einflüsse, sage ich mal, länger unterbrochen wurde. Du musst dir quasi vorstellen, ich spiele, seit ich 3 bin, Fußball. Ich liebe diesen Sport so sehr 10 Jahre lang, bis bis ich 13 war, habe ich damals gespielt. Ähm, Problem war damals dann, ich habe keine Mannschaft mehr gehabt. Ich komme aus dem ländlichen Bereich es da war Corona damals, heißt, ich hatte keine Mannschaft mehr ich musste, sage ich mal, aufhören, weil ja, ich meine ich habe keine ich habe keine Fortbewegung gehabt und mein einzige der einzige Verein, sage ich, in der Nähe, war 40 Minuten weg und ich wollte da meine Großeltern meine Eltern nicht belasten mit. Das heißt, ich habe quasi seit 4 Jahren Handball gespielt. Als ich wieder in meinem Dorf 'ne Mannschaft hatte, quasi im Herrenbereich mit 17, habe ich dann wieder angefangen mit ähm, mit Fußball. Die Leidenschaft war immer noch brennend und ich habe wirklich das Ganze geliebt und liebe es immer noch, ähm. Ich habe jetzt 2 Jahre gespielt
Mhm. Mhm.
und wirklich, ich habe so viel Spaß ich liebe die Menschen da, ich habe wirklich einfach extrem viel Spaß. Einfach auch dieses Jahr quasi, ich bin also 'ne 'ne Saison beginnt normalerweise, ja, sage ich mal, im Sommer bis, äh, zum nächsten Sommer. Ich habe diesen Sommer quasi bis September richtig gut gespielt und, ähm, dann kam wieder ein Vorfall. Ich habe mir quasi beim Fußballspielen das Kreuzband gerissen. Ich bin jetzt äh, ja, habe mich auch im Oktober operieren lassen. Ich bin jetzt über ein Jahr raus.
Mhm.
Und ähm, ja, also wieder eine lange manuelle Pause und mir fehlt aktuell echt so 'n bisschen die Kraft ich habe wieder Angst, dass was passiert, und ich vielleicht einach 'n offenes Ohr oder vielleicht irgendwie 'n Hinweis, wie ich diese Leidenschaft im Sport, die ich ja wirklich habe also, du musst wissen, ich habe auch Jiu-Jitsu 'n Lehrgang gemacht ich war auch Trainer jahrelang in Jugendmannschaften, ähm, auch als ich keine Mannschaft hatte. Also, ich habe nie die Leidenschaft verloren, eigentlich, äh, aber ich bin aktuell echt so 'n bisschen, ja, am Boden zerstört und habe Angst, dass ich die Leidenschaft verliere. Wie kann ich vielleicht das Ganze beibehalten und wie, ähm ja, auch irgendwie mental stabil bleiben dabei.
Mhm. Ja, absolut. Also erst mal danke für deine Offenheit und, ähm, es hört sich ja wirklich an, dass du wirklich seit Kleinkind da wirklich 'ne Leidenschaft und 'ne Liebe für diesen Sport entwickelt hast für dich, ne? Also, es hört sich wirklich so an, obwohl du auch Handball mitgespielt hattest als als Kompromiss, ne, von von Fußball für 'ne Zeit lang, aber Fußball ist dein Ding. Ja? Fußball ist ist wirklich so dein dein du hast dein Hobby gefunden, du hast deine Leidenschaft gefunden, was dich motiviert. Also das hört man richtig, richtig raus und und es tut mir leid zu hören mit dem Kreuzbandriss, dass ähm und dass du jetzt seit seit einem Jahr, hast du gesagt, bist du erst mal Stillstand und jetzt Oktober wurdest du operiert, hast du gesagt?
Ne, also, du musst dir vorstellen, ich habe dieses Jahr im September mich verletzt, beim Fußballspiel quasi, und es war Anfang September ich wurde dann 5 Wochen später operiert und es war Mitte Oktober 15.10. war das, wo ich operiert wurde, und, ähm, ich muss quasi jetzt ein also ich bin quasi auf Reha grade. Ich habe ja das ganz ich konnte 6 Wochen lang nicht laufen, also, ich war au auch mich mental so bisschen fertiggemacht, wo ich gar nicht auftreten kann, nix machen. Ich bin jetzt, ja, auf Reha, ich kann jetzt wieder laufen und wieder Fahrrad fahren, wieder Auto fahren. Diese Grund-Dinger sind wieder 'n bisschen hergestellt, aber bis ich wohl wieder auf'm Platz stehen kann, mit Intensität Fußball spielen kann, ohne, sage ich mal, s sicher ohne Angst zu haben zu müssen vor irgendwas, muss ich noch bis nächstes Jahr Oktober warten. Also, ist schon echt, äh, hart, sage ich mal.
Okay. Mhm. Ja. Ja. Oh. Oh, das ist 'n langer Aussetzer dann, huh? Ja, okay. Und
Ja, ein Jahr. Ist auch, sage ich mal, so mit die schlimmste Verletzung, die man quasi kriegen kann beim Fußball, und das ist, äh, ja, echt belastend.
Ah. Ja. Ja, gel sprichwörtlich belastend. Also, Gelenke sind 'n Ding, ne? Und speziell Fußball und Knie, Fußball und Knöchel, das sind das ist wirklich 'ne sprichwörtliche Achillesferse, die man irgendwie an nicht möchte an Verletzungen, ne? Ähm, aber es hört sich ja so an, dass die Leidenschaft und die Sehnsucht da ist. Also, hört sich es hört sich so an, du kannst kaum warten, bis es alles perfekt abgeheilt ist und bis du wieder auf'm Feld stehen kannst, oder?
Ja, schon so 'n bisschen aber ich habe auch 'n bisschen Angst, weil ich will nicht, dass wieder was passiert. Ich ver wi will eigentlich nicht, dass ich wieder irgendwie länger raus bin, weil ich also, natürlich, ich liebe diesen Sport, ich liebe ihn auch zu spielen, ich liebe die Menschen dort, aber irgendwann ist auch bei mir, ähm, die Energie, die Power v leer, vorbei. Und ich habe 'n bisschen Angst, dass ich nach dieser s ganzen Leidenszeit, dann einfach Angst habe, wieder da aufm Platz zu stehen, einfach diese Leidenschaft zu verlieren, weil dafür habe ich die 4 Jahre Handball gespielt, nur um dann wieder Fußball spielen zu können. So, ich habe darauf gewartet, mein Leben lang, mit den Männern quasi in meinem Verein zu spielen und, ähm, ja, jetzt wird mir wieder so Strich durch durch äh, durch die Rechnung gemacht, also, ist echt, äh, schwierig, belastend.
Mhm. Mhm. Hm. Mhm. Ja, voll verständlich. Also, ja, voll verständlich. Also, Verletzungen sind nix Schönes, speziell, wenn man einfach gerne mit dem Team auch mitspielen will, weißt du, weil das ist ja einfach auch 'n Teamsport, wo momentan anscheinend hört sich das ja an, dass du dein Team magst auch, ja? Und das sind das dies sind die Personen, mit denen du gerne mitspielen möchtest, ja, und wahrscheinlich ist dann fast so 'ne Nervosität da von wegen: <gasps> „Ich will auch dabei sein.” Bist du denn als, ähm, äh sitzt du, also, im Publikum, also, wenn die jetzt ihre Spiele haben? Äh, bist du einfach, äh, am Feld dabei und guckst dir die Spiele an oder irgendwie tut es dem Herzen zu weh und du entfernst dich lieber?
Also, ich schaue zu, ich äh, unterstützt d die Jungs auch und versuche 'n bisschen mich zu integrieren. Wir hatten letzten Mannschaftsabend, also, Weihnachtsfeier quasi, da bin ich schon immer dabei und versuche auch, äh, meinen Teil zu leisten beizutragen. Aber ist natürlich das Gleiche, wenn du Ich war vorher wirklich, äh, Bestandteil der Mannschaft. Ich war auch einer der wichtigsten Spieler, also, das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber, ähm, offensiv war ich wirklich einer, der, sage ich mal, viel Ra Rabatz gemacht hat. Ich war der, der, sage ich mal, auch die meisten Aktionen hatte vorne und auch viele Tore geschossen und vorbereitet hat. Und jetzt halt zu sehen, wie die Jungs da vorne da da spielen halt jetzt Leute, die halt da noch nie gespielt haben, die haben keinen Plan, wo sie hinlaufen haben, und es tut auch beim Zugucken fast schon 'n bisschen weh und es tut mir einfach auch leid für die Jungs, weil ich würde einfach die Mannschaft gern mehr unterstützen, aber es geht einfach aktuell nicht. Das ist aktuell, bisschen die, die mich sehr so sehr belastet, sage ich mal.
Mhm. Hm. Mhm. Ja, ja, absolut. Ich mein, dein dein dein Feuer hört man, ja. Ähm, und natürlich auch von außen ist es dann, wenn du nicht mitspielen kannst und du weißt, du hast, ähm, 'n Talent, und du hast die Leidenschaft weil manchmal im Sport und im Teamsport geht es ja auch so 'n bisschen ums Psychologische und Emotionale auf dem Feld, weißt du? Also, es ist ja wenn du anziehst, dann dann zieht die Mannschaft mit, ja? Und wenn du halt irgendwie Leute vorne hast, die, ja wo du weißt: „Okay, du könntest da mehr Einsatz bringen“, ja, dann hast du ja wahrscheinlich auch so 'n Teamleiden, weißt du, wo du sagst: „Boah, ich könnte da jetzt gerade wirklich was bewirken und so.“ Ähm, aber, ich das ich denke, ähm, deine Leidenschaft wird weiterhin brennen, so wie sich's anfühlt. Also, wenn wenn das schon vom frühen Alter war, dann wird es auch weiterhin brennen in dir, denke ich. Ich denke, deine Prio ist jetzt erst mal, dich auf deine Gesundheit zu, ähm, konzentrieren und wirklich die Reha wirklich gut abzuschließen, alles zu machen, dass dein Knie wieder gestärkt ist, ja, und dass dass du wieder Muskeln aufbauen kannst, ja, und wieder ein gesunden Weg in den Sport rein. Ähm, aber so wie sich's anhört, so die die Motivation ist vorhanden, ja? Du, äh du du hast 'ne gelegentliche irgendwie, äh, Sehnsucht nach nach dem Sport, aber es geht wirklich zum glaube ich, erstmal deinen Körper zu stärken und um dir auch den die Zeit und die Geduld zu geben in dieser Ruhephase, um wirklich da auch was Positives rauszuziehen, ja? Wo du sagst: „Okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die Rehabilitierung von meinem Körper, auf die ge volle Genesung“ und, ne? Und dann aber auch irgendwie, hm, ne Erwartungs ähm, ähm Haltung. Vielleicht da eine Prio nochmal drauflegen, dass es dass es vielleicht auch 'n bisschen dauern wird, bis du wieder 100 % spielen kannst. Oder halt auch mit 'ner so 'ner Knieverletzung kann's halt auch sein, dass du ne, dass deine Leistung, dass dass du, ja, nicht mehr so wie davor irgendwie die Beweglichkeit hast oder so was, ja? Und da einfach dich auch neu zu orientieren, um dich da drauf psychologisch drauf einzustellen. Nicht, dass du dann auf dem Fie Feld stehst und sagst: „Hey, mein mein Knie und mein Körper funk fühlt sich anders an.“ Er wird sich vielleicht anders anfühlen und da einfach vielleicht auch 'n bisschen mit Frieden mitzumachen für die Zukunft. Was was denkst du? Hört sich das irgendwie hilfreich an, real, oder w was denkst du was bei dir?
Ist gut zu wissen und hilft auch so 'n bisschen grad so 'n bisschen zu realisieren, weil, äh, ja, es ist, sage ich mal, sehr wichtig, dass man da auch Klarheit schafft, dass es eben nicht so ist, dass man von heute auf morgen wieder topfit ist. Und ich glaube, diese mentale Vorbereitung würde mir auch sehr helfen, dass ich einmal weiß: „Okay, äh, ich bin zwar, ähm, verletzt und ich kann einiges nicht mehr machen, wie es vorher war, aber es ist alles gut, es ist Teil des Ganzen, Teil des Prozesses“, und, ähm, das würde mich schon ganz schön beruhigen. Ähm, hast du vielleicht noch so 'n Tipp, wie ich mich da vielleicht gut vor gut da vorbereiten kann? Weil ich habe 'n bisschen Angst, dass ich es mit 'ner falschen Erwartungshaltung angeht, dass ich vielleicht wieder auf dem gleichen Niveau bin wie vorher und ich habe Angst, dass ich da so 'n bisschen vielleicht auch f mental nicht da vorbereitet bin. Kann ich vielleicht irgendwas dagegen machen oder vielleicht irgendwie, ja, mich da vorbereiten so 'n bisschen?
Ja. Mhm. Ja, also, was e was mir auch 'n bisschen in den Kopf gekommen ist, so vielleicht 'ne Alternative in der Zeit, wo du jetzt, ähm, dich regenerierst, gibt's irgendwie welche Sportarten, wo du dieses Feuer, deine Leidenschaft, was du für 'n Fußball hast? Kannst du das vielleicht 'n bisschen anders auf 'n anderen Weg leiten? So zum Beispiel Schwimm weißt du was aber nicht belastbar ist für den Körper? Weißt du, was dir hilft, deinen deinen Körper fit zu halten, die Muskeln fit zu halten, ja, dich konditioniert zu halten? Sowas zum Beispiel wie Schwimmen, aber was nicht dein Knie belastet, ja? Wurde dir schon mal irgendwie sowas empfohlen, so von wegen: „Ey, nimm dir die Zeit“ und ,ähm, weißt du, und und, äh, manövriere diese Leidenschaft, äh, momentan, temporär in irgendwie 'n Sport, der aber auch deiner Rehabilitation weiterhelfen könnte, zum Beispiel Schwimmen, ja? Wo du keine Belastung auf den Gelenken hast, aber deine Muskeln werden gestärkt. Könntest du sowas als Alternative vielleicht machen in der Zeit?
Das wurde mir noch nicht empfohlen bisher, aber es klingt eigentlich sehr sinnvoll und auch das einzigste Sinnvolle eigentlich, wenn ich drüber nachdenke. Also, ich denke, ich werde wahrscheinlich dann, äh, Schwimmen gehen, auch vielleicht Laufen gehen, finde ich auch sehr spannend und sehr gut. Es ist zwar 'ne Belastung für die Gelenke, aber irgendwo sehe ich auch irgendwie, finde ich, muss auch irgendwie diese schrittweise Steigerung auch eingehen, weil das von 0 auf 100, sage ich mal, ohne Laufsport gleich in den Fußball einzusteigen mit Sprints, mit Abstoppen, könnte schwierig werden. Also, ich glaube, ich werde wahrscheinlich ins Laufen reingehen. Ansonsten finde ich den Ansatz sehr spannend, da 'ne Sportart zu wählen, d ich hätte zwar eigentlich gesagt, hättest du mich jetzt gefragt: „Wenn du kein Fußball spielen könntest, was würdest du machen?” Handball und Volleyball, aber ist ja genauso schädlich für Gelenke und, äh, deswegen fällt das aus dem Raster raus. Also, ich denke mal, Laufen, Schwimmen und Fahrradfahren, vielleicht so 'n Triathlon, klingt eigentlich re recht spannend. Vielleicht wäre ich da meine 8-monatige Pause oder wenn jetzt noch 10 Monate, die ich Zeit habe, an Energie reinstecken, weil es klingt nach 'ner geilen oder sehr spannenden Vision, sage ich mal, die ich vielleicht oder wahrscheinlich verfolgen werde. Was ich wahrscheinlich auch machen werde, ähm, vielleicht, weil ich habe mir so überlegt, weil ich habe viel am Handy auch gehockt, in der Zeit, wo ich in meinem Bett die ganze Zeit lag, habe ich, äh, Surfen für mich, äh, kennengelernt. Also vielleicht wäre ich auch klar ist natürlich auch nur Belastung fürs Knie, aber nicht so wie Fußball, sage ich mal, mit diesen ständigen Abstoppen. Das heißt, wahrscheinlich werde ich auch surfen gehen, äh, zeitnah.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, absolut. Ah, das hört sich doch super an. Weißt du, was auch 'ne Alternative zum Surfen wäre, was nicht so belastbar fürs Knie ist, ist so Paddleboarding. Kennst du das? So Stand-up-Paddleboarding mit so 'nem Ruder, weißt du, wo du aufm großen Brett stehst, wie 'n Surfbrett, nur größer, und dann ruderst du mit deinem Arm. Weißt du? Kennst du's?
J ja, klar, das kenne ich, das ist auch sehr spannend, mache ich auch regelmäßig, ja, eigentlich, wenn ich, sage ich mal, im Sommer fit bin. Hm, was mich am Surfen eigentlich so reizt, ist eigentlich dieses Surfcamp, wo ich unbedingt mal hin ge würde gern. Aber, äh, ja, verstehe ich, aber das ist 'n guter Ansatz, ähm. Ich habe viele neue Ideen mitgenommen und danke dir auf jeden Fall für den, ja, Zuspruch, die Ideen und auch einmal auch das offene Ohr. Danke dir vom Herzen.
Absolut und viel Erfolg und gute Genesung mit dem Knie, ne? Ich wünsche dir alles Gute.